Absolut. Und ich verstehe da verstehe da auch deinen Gedanken und ich finde es auch wirklich wirklich beachtenswert, dass du da 'n bisschen unabhängiger werden möchtest von diesem ganzen, sage mal, generell Lebensmittelkonsum und dann vielleicht auch was wegzuschmeißen, sondern einfach so 'n bisschen selbst was anbauen, da vielleicht auch 'n bisschen was zu sparen und einfach das dann auch da dabei zu lernen auch und vielleicht das auch noch an die Kinder weiterzugeben, dass die da vielleicht was mitnehmen.
Ja. Genau. Ja, genau.
Das das das klingt schon mal sehr gut.
Ja, mein meinen Kindern passt das natürlich überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Den den den Großen geht das natürlich voll gegen den Strich. Ich meine, die sind Vegetarierinnen, alle beide, und da ist ja natürlich mein Argument: „Mensch, wir haben den ganzen Garten voll und wenn ihr mir da 'n bisschen mithelft, dann könnt ihr da einfach in unseren Supermarkt in Anführungsstrüchel äh, Striche gehen, der kostenlos ist,“ ne? Es, äh, bedarf halt einfach nur 'n bisschen Hilfe. Ja, das ist natürlich für sie also, sie sind jetzt natürlich auch in 'nem Alter, wo die sagen: „Warum soll ich das jetzt machen, wenn ich in den Supermarkt gehen kann“, ne? Also, die das das Bewusstsein ist natürlich noch nicht da.
Und Ach so. Der okay. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm, ja, ja, ja. Okay, ja, gut, aber die können ja vielleicht trotzdem irgendwie mithelfen, wenn ihr sagt oder wenn du sagst, äh, ihr wollt da vielleicht Richtung Selbstversorgung, dass ihr dann sagt, ihr holt euch, keine Ahnung, was ihr da am besten mögt? Vielleicht 'n paar Hühner oder so was. Die sind ja auch immer ach, die habt ihr schon da? Okay. Weil die sind die sind ja immer die sind ja immer ganz niedlich und ganz ganz witzig. Wenn du das sagst, du hast da irgendwie, äh, Mädels als Kinder, die mögen ja vielleicht so was Niedliches auch, dass man sich das dann aufteilt und sagt: „Hey, ihr könnt euch ja vielleicht um die Hühner kümmern. Guckt doch mal, ob da irgendwie“, weiß nicht, „vielleicht neue Küken dabei sind,“ solche Sachen „und ich mache jetzt halt mal das Unkraut zupfen“ oder so was
Ja, die haben wir da. Ja, die haben wir schon da. <chuckles> Ja. Ja. Ja, genau.
in der Art. Und, ich weiß nicht, gibt's gibt's denn noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, da fühlt sich dann die Lebensqualität schlecht an? Oder wo du wo du meinst, dass dadurch Einbußen entstehen, wenn du dich oder ihr euch da irgendwie selbst versorgt?

Mhm.
Dass man vielleicht Sachen eher rap äh, repariert, anstatt sie direkt zu ersetzen oder so was. Ich meine, wie oft schmeißt man denn schmeißt man denn sein, keine Ahnung, Tablet, Fernseher weg oder so was, obwohl man's vielleicht doch noch reparieren könnte. Und manche Sachen kann man sich vielleicht auch leihen, anstatt sie zu besitzen. Also, keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht Bohrmaschine oder 'n Schlagbohrer, wo man sich denkt so: „Ja, wäre jetzt nice to have, aber ich benutze das Ding einmal im Jahr. Vielleicht kann ich das dann einfach auch ausleihen.” Im Baumarkt gibt es ja auch die Möglichkeiten. Und dass man da dann so einfach vielleicht gemeinsam das kann ja wie so 'ne kleine Familienaktivität sein, wo die Töchter dann auch vielleicht so 'n bisschen Spaß dran haben, wo sie ihre Ideen mit einbringen können in den verschiedenen, ich sage jetzt einfach mal, Konsumkategorien, was man da einfach besser machen könnte.
Ja. Ja. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, meine großen Töchter, die sind da auch sehr offen für, wenn ich solche Sachen anbringe. Natürlich also, am Smartphone darf ich gar nichts machen. Das geht gar nicht. <chuckles> Also da äh, da ist ein absolutes No-Go, da darf ich überhaupt nicht ran, da lassen sie nicht mit sich reden. Sie wollen halt ihr ja, ja. Aber das Gute ist ja auch, die sind, äh, jetzt in dem Alter ich habe gesagt, ich bezahle euer Smartphone monatlich, bis ihr 18 seid. So, die Große ist jetzt auch schon 18. Jetzt kommt sie natürlich langsam auch zum Nachdenken und sagt sich: „Mensch, wieso soll ich denn alle 2 Jahre so viel Geld ausgeben? Da kann ich doch auch noch mein altes Handy nehmen, wenn's funktioniert”, ne? Also, dieses Bewusstsein kommt jetzt auch schon langsam.
Okay, gut, ja. <chuckles> Ja, ja, ja. <chuckles> Ist ja auch okay. Ja. Ja, ja. Ja, das ist doch schon 'n guter Gedanke. Ja, ja, ja, sehr schön. Und das wäre ja gerade auch was für für diese Kategorie dann einfach und wo man sich dann einfach gemeinsam vielleicht austauschen kann. Und man muss dann vielleicht nach diesen 4 Wochen den Erfolg vielleicht
Ja. Mhm.
bisschen anders messen. Also nicht: „Wie wenig habe ich konsumiert?“, sondern dass man sich vielleicht die Frage stellt: „Okay, wie” ich sage mal in Anführungszeichen „wie stimmig hat sich das denn angefühlt? Habe ich irgendwas vermisst oder war es für mich leicht und hat's irgendwie in der Lebensqualität irgendwelche Einschnitte oder Einbußen für mich gegeben?”
Ja, genau. Mhm, genau. Ja, also das ähm, das werde ich auf jeden Fall mal machen mit meinen Kindern, äh, sich da noch mal an einen Tisch zu setzen und da wirklich mal zu kategorisieren, was da wo wir da wirklich jetzt noch die Gewohnheiten ändern können. Ich danke dir auf jeden Fall erst mal für dieses wunderschöne Gespräch und, äh, für diese vielen Tipps, die du mir an die Hand gegeben hast.
Hm. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg.